Souvent ouais, c'est c'est c'est pour rebondir là-dessus, heu, c'est souvent quelque chose, heu, que j'ai remarqué, enfin à titre personnel aussi quand quand j'organise ça, heu heu, voilà quand il y a que quand il y a 2 personnes parce que souvent aussi, hein, quand j'organise, il y a une dizaine de personnes donc heu, heu, parfois, heu, il y a des discussions entre 2-3 personnes et puis on oublie, heu, on oublie ce qui se passe, heu, à la télé, heu, voilà, s'il y a de la musique, heu, voilà, des fois, heu, moi j'aime bien regarder des matchs de football et puis, heu, parfois, heu, j'ai des j'ai des amis qui passent quand il y a des matchs de football, puis, heu, le le la télé passe au 2nd plan, c'est plus la discussion peut-être, heu, qui est importante dans dans un apéro, je pense.
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Ou oui, oui, oui, bien sûr. Bah, d'autant plus qu'en général, heu, il y a pas de télé, heu, on est loin d'être des passionnés de football, heu, donc heu, il y a pas de télé en en fond, donc c'est vraiment, heu, c'est vraiment les discussions, heu, au début, elles sont un peu légères, heu, parce que, ben, on se dit bonjour, on se raconte un petit peu, heu, nos nouvelles, hem, ces petites choses-là. Et puis après, beh, au fil de la soirée, c'est vrai que les discussions deviennent un petit peu plus sérieuses, heu, les sujets, ça peut commencer à parler un petit peu, heu, politique, heu, ou alors, heu, argent ou voilà. Des sujets qui sont un un petit peu plus profonds, heu et et ça aussi, c'est une sorte de rituel où on voit toujours les, mmh, les évolutions. Bon, on se connaît vraiment tous très bien, hein, donc forcément, on sait un petit peu, heu, où on va, heu et et et ce qu'on va dire limite avant qu'on l'ait dit, donc heu, donc il y a un petit peu ce ce même schéma qui se répète, heu, à chaque fois.
Ouais. <chuckles>